Sa'kin kasi, ah, o,o ganun din, ah, pinahahalagahan ko 'yung bawat minuto kapagka magkasama kami ano lalo na pag nalabas kami talaga. Aha. Mahilig kasi kami mag-ano eh, bukod sa kumain, mahilig din kami mag ah
Mm. Mm.
Tawag dito, mahilig kami mag-staycation, mahilig kami magpa mag ah mag, ah, tawag dito, ah, yung mga spa, pamasahe gano'n. Mahilig ka
Hmm. Mm. Ah, magre-relax 'no?
Oo, kasi nga eh lagi lagi kaming pagod sa mga trabaho namin, so parang ganun, ganun 'yung mga way namin 'no para ma-relax kami. Kasi nga siyempre, laging may masakit sa katawan, ay hindi naman na tayo pabata 'no parang, ganun na 'yung mga way ng bonding namin, parang ano, parang masaya, masaya naman kami kasi nakakapagkwentuhan kami, nakakapag, ah ayan, nakakapag-relax kami ng magkasama 'no, parang
Mm, mm. Tama naman po, opo. Hmm. Mm. Hmm. Oo. Mm. Opo, opo, mm, so
Tapos 'yun kain, kain kain talaga ang pinaka-ano namin eh, paborito naming gawin.
Mm. Oo, kami rin po, opo, <chuckles> oo. Ah, dagdag ko lang din po 'no, ayan po isa sa na, ano po kasi ano, ah, kasisimula ko lang po, tapos, ah, itong aking ano po ano kasintahan eh pa-graduate pa lamang. So nasa bucket list po talaga namin 'yung ano 'no, mag-i-staycation or lalabas kahit sa dagat man lang. Ayan, isa po sa mga bucket list namin aun. O ayan masaya po siguro, mm.
Oh, 'di ba. Mm. Mm. Ayun. Ayan, sige. Ah so, ano ba kayo, estudyante pa lang kayo?
Mm. Ah hindi, ako po ah nakapagtapos na, siya pa-graduate na po.
Ah okey, so nag-aaral pa siya.
Kolehiyo, mm.
Ayun, okey din 'yan, m mga bata.
Di pan nagsisimula pa lang naman po, mm.
Oo, sa simula pa lang naman, wala namang problema dun. Kumbaga ayun total pa-graduate din naman na siya 'no, at least. Mhm, agang Makakapag-gaano na kayo, kasi graduate na kayo parehas. Magtatrabaho na kayo pagkatapos.
Mm. Opo, tama, tama. <coughs>
Mm.
So, ayun po. Mm.
Ayun, ganun lang din naman kami 'no, parang siyempre medyo 'pag may trabaho busy kayo parehas, kumbaga hindi all the time parang kailangan magkasama o magkausap kayo 'no, parang
Opo, opo. Hmm, naintindihan ko po. Ayun po, ah, ako nagtatrabaho tas siya po, ah, ayan, ah, student teacher siya po nun, nung mga oras na ako nagtatrabaho, ganiyan. So, ayun naintindihan ko po 'yung gusto niyong sabihin po. <sniffs> Mm. So, sa inyo po kaya 'no, mm. Ah, paano ninyo pinaplano naman po 'no, sa inyo 'no, gawing espesyal ang oras na magkasama?
Po. Mm. Hmm, po. Kasi kami gano'n.

Ayan. Magandang, magandang umaga. Mm.
Hello po. Mm, gandang umaga din po. Kumusta naman po kayo?
Okey lang naman halos kagigising ko lang. Siguro mga 20 minutes ago, gano'n. <laughs>
Hmm. Hmm, okey, okey. Mm.
Ayan. Ikaw ba kamusta ka? Kamusta ang araw mo no'ng holiday na dumaan kamusta naman?
Mm. Ayos naman po. Ayan, lumabas po kasama yung si ano, si partner. <chuckles>
Hmm, okey. So, nag-ano kayo, outing?
Hindi naman outing, labas lang gano'n. Kain sa labas, ganyan po, mm.
Ah, labas lang. Simpleng labas. Ayan, sige. Ayun, ah oo, total, ah, napag nabanggit mo ang partner 'no, so tanong ko lang din, paano mo pinapahalagan ang oras niyo, ah, 'pag magkasama?
Mm. Mm. Um, siguro pinakaano, ah, ginagawa namin ayun nga, eh, 'pag magkasama kami imposibleng hindi kami parang ano, ah, magpapasyal o kaya kahit lalabas lang. Yung tipong simpleng ano lang, simpleng kakain lang kahit street food lang para lang ano, makapag-bonding kami. So, ayun. Sa mga oras na 'yon, ah, napakahalaga kasi, ah, magkasama kami lalo na hindi hindi pa kami nakatira sa iisang bahay 'no. So, ayun, ah, sa simpleng gano'n 'no na-e-enjoy namin yung ano, isa't isa, 'di ba, gano'n. Mm, para sa'yo ba?
Mm. Oo. Mm. Oo. Mm, tama naman, oo.

Ano siyempre pag ah, yun nga pag lalabas kami ano parang pinaplano talaga namin yan na kung saan kami pupunta, kunyari nag si share-share kami sa isa't isa na, tara punta naman tayo sa ganito, to nakita ko lang sa ano, sa reels kunwari. Tapos sinesend ko yun sa kanya sabi ko punta tayo diyan oh, planuhin natin, parang, okey dito parang mare-relax tayo ang ganda ng ano paligid, ang ganda ng ano, ng ambiance parang, ayun, pag-pinaplano naming ganon ayun natutuloy naman kami. Kasi parang sine-set na namin agad yun minsan ah, binu-book na namin agad in advance no parang, ganon yung ginagawa namin kaya parang sige, g natin yan para sakto yan sa sweldo ganun. Labas tayo, ganyan ganun ganun naman ginagawa namin minsan, pero for now kasi hindi kami masyado ano kasi medyo busy kami, tsaka, nag-iipon din ng konti, kasi parang may may may target kaming bilhin ngayon eh, na, balak kasi namin bumili ng sasakyan kaya parang, medyo tipid kami ngayon oo, ayun.
Hmm, mm. Hmm, mm. Mm. Opo. Oo. Hmm, mm. Mm. Opo, tama. Ah, opo, opo. Mm. So ayun, pareho lang naman po ano, sa amin naman kasi ah, pag, ah, hindi naman po sa nag-paplano talaga eh no, kasi po simple pa lang po yung mga ginagawa namin. Ah, simpleng lalabas lang po, ayan minsan ah, sa mga resort ganyan sinasama p niya po ako kapag lumalabas sila ganyan. Kaya pa siya din po kapag lumalabas yung pamilya sinasama ko rin po siya, ayun, ah, kapag mag-kasama kami lagi naman pong masaya no, mm. So ayun, ah, di naman po kailangan engrande kumbaga para maging espesyal yung oras pag magkasama di ba po?
Mm. Mhm. Hmm, oo. Mm, yun mabuti. Mm, oh, importante naman dun magkasama kayo eh, iyon yung importante dun, di ba?
Mm so, ayun. Mm, mm so ayun po ah, yun nga, ah, pinaka-ano talaga namin ah, parang komunikasyon pagkain din po eh, kaya kaya ha nananaba na rin po ako eh. <chuckles> Ang sarap kumain eh. Ayan kahit simpleng street food lang mm ah, nag yan mga kape-kape nagkakape po kami, cafe hopping, ganyan. Ayan po.
Mhm. <laughs> Oo, okey lang yan. <laughs> Mhm. Mhm. Hmm okey yun, tama yun.
Ah, sa inyo? Mm opo, ayun nakaka-relax din po kasi po ako rin nag-tatrabaho na ganon. Tapos siya naman po pagod sa klase di ba so, ayun po yun naisip ko na gawin di ba?
Mm. Oo. May ganyan din kami minsan, pa-ano kape-kape lang ah, mahilig din kami mag-kape eh, tara coffee shop tayo pag may mga bagong bukas na coffee shop pupuntahan namin minsan yan para tikman lang ganun.
Mm. Mm opo tama-tama.
<clears throat> Mm.
Opo um, ayan masaya po tas nakaka-relax kasi yung ambience din po nung mis yung kumbaga yung mood po nung ano, kapehan di ba? Ang ganda nung, ano ambiance ganyan so nakaka-relax po, makakalimutan niyong galing kayo ng trabaho o kaya galing po siyang klase, ganyan.
Mm mm, tama. Hmm.

Kami meron din kaming minsan na 'pag napa napagtritripan namin 'pag nasa mood lang kami, minsan naglalaro din kami parang mga ganiyan din parang goard board games lang na online na laro, mga ganun. <laughs>
Mm. Mm. Ah, opo, opo, ah, tama, tama. Ayan meron pa po yan yung mga website na laro di ba, ah, yung may do-drawing po ako huhulaan niya, yung mga simpleng ganun lang po.
Oo, pag walang magawa no, <laughs> oo ta ganiyan din kami minsan, eh.
Naglalaro po kami ng mga ganon, mm, opo. Lalo na ayan 'pag bakasyon na po niyan, ganiyan. So di din po siya agad makakahanap ng ano trabaho kasi nga, ah, student teacher po siya, so bakasyon po ng mga bata niyan, hindi po siya agad magtuturo kung iisipin.
Oo. Mhm. Oo ayun, ayan sige.
Totoo, mm. Paano naman po ninyo hinahati yung oras sa pagitan ng trabaho at oras para sa isa't-isa ano?
Ah, wala 'pag trabaho, trabaho talaga kami ano 'pag, ah, may free time lang talaga kami nag ano lumalabas no. Pero kapag siyempre sa trabaho naman may mga breaks din yan nag-uusap din naman minsan, nagcha-chat-chat din kami, actually hindi naman sa oras naman ng trabaho namin minsan naman puwede naman kami magkamustahan minsan, eh, "Oh kamusta ka diyan," ganun. Wala namang problema dun, kumbaga hindi nga lang limitado nga lang talaga hindi naman talaga makakapag-usap kayo ng mahaba ano parang, kamustahan lang, oo, kasi nasa trabaho kayo, eh, kumbaga ganun ganun ko siya hinahati, ah
Opo. Mm, opo. Mm. Opo. Opo tama, tama. Mm. Mm.
kahit nagtatrabaho ako parang may sumisingit pa rin ako ng oras para kamustahin siya, oo. Ga ganun, ganun naman ako. mm.
Mm, mm.